Ừm, thực ra thì mãi sau này mẹ mình mới phát hiện ra là là cái kết quả học tập của mình bị giảm sút, khi mà bắt đầu họp, ừm, phụ huynh vào kỳ 1 thì mẹ mình mới biết. Vì bạn biết rồi, cái thời kỳ đấy nó cực kỳ khó khăn với gia đình mình, đúng không? Vào là còn phải sắp xếp ở, rồi công ăn việc làm rồi các thứ, cho nên gần như là nó quá vất vả với một người phụ nữ trong khi chồng đang đi vắng. Đấy, kiểu, mãi sau bố mẹ bố mình mới về thì gần như là mình cũng thấy là cũng không trách mẹ mình ở trong cái cái trường hợp đấy được. Thế thì nhưng mà mình thấy là cuộc sống nó cũng dần dần tốt đẹp lên. Sau khi mà mẹ mình biết được cái sự việc của mình á bắt đầu mẹ mình hỗ trợ mình thêm á, thì mình cũng vượt qua được giai đoạn đấy. Đó.
Ồ. Hiểu. Ừm. Hiểu. Hay quá! Ồ, quá tuyệt vời luôn! Nói chung là cũng rất là trộm vía nữa nè, là có một người mẹ luôn luôn, gọi là, ở bên, gọi là, ủng hộ và hỗ trợ bạn, gọi là, hết hết mức có thể, đúng không? Ừm. Hay quá!
Ừ. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Còn gì tuyệt vời hơn, mẹ mình cũng rất là quan tâm đến việc học hành với các thứ nữa. Mà, ừm, chính là nhờ chuyển đến thành phố nên cái điều kiện học hành của mình tốt hơn á, và sau này thì mình nghĩ là mới có điều kiện mà thi đại học chứ. Chứ còn nếu mà ở nông thôn và vẫn tiếp tục ở với b ông bà mình như thế thì khiếp, chắc là 18 tuổi là lấy chồng vội đi để thoát thoát kiếp nhỉ? <laughs> Đang nghĩ thế.
<laughs> Ừm, hiểu. Ừm, hay vậy! À. Ờ, đồng ý, có nghĩa là kh khi khi không cũng không có một cái cái, gọi là, cái tâm trí đâu dành cho cái việc học hành nữa, đúng hông bạn? Bởi vì lo lắng, lo sợ lúc nào là về nhà cũng sợ bị tương tác, rồi sợ bị nói ra, nói này nói kia và không thể nào suy nghĩ cho việc học hành được. Ừm, cũng trộm vía nha. Ủa, nhưng mà bạn ơi, chứ bạn kêu là dụ như 6 tháng đầu đi, thì học hành có vẻ hơi kém chút xíu nữa đi, nhưng mà khi mà mẹ bạn hỗ trợ rồi và bạn tập làm quen rồi thì có phải là bạn, gọi là, vượt lên chính mình hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Chính xác, chính xác rồi. Ừ. Ừm. Ờ, cũng là một dạng như thế đấy, tức là đã bắt nhịp được lại với cái chương trình học và, kiểu như, không bị bạn bè bắt nạt nữa vì cô đã biết tình hình rồi mà, thì cô cũng bảo vệ hơn. Thế là bắt đầu là tự tin rồi học thôi, và từ đấy trở đi là cái việc học hành của mình nó cũng thuận lợi lên rất là nhiều. Đấy, có điều kiện hơn để mà học. Ừ.
Ừm. Hay quá! Ừm. Ừm, ê, chúc mừng bạn, <laughs> quá tuyệt vời luôn nha! Ê, hôm nay vui ghê á, bạn nói chuyện cho mình về cái chuyện mà di cư của gia đình bạn á, tính ra nó ly kỳ, nó hấp dẫn như một bộ phim vậy đó bạn. Ờ, thiệt sự là như vậy. <laughs> Ô kê.
Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ừm, như là một bộ phim Cô dâu 8 tuổi ấy, nó cứ dài, dài, dài như vậy. Ừm, ô kê, mình rất là cảm ơn bạn đã chịu khó lắng nghe mình tâm sự, nhỉ. Bye bye!
Đúng rồi. Ừm, rất nhiều đau đớn. Ô kê. Cảm ơn bạn nha. Bye bye!